जी। तो आजकल जैसे अ, डिजिटल युग है और इस डिजिटल युग में हमें एक साधन मिला है पेमेंट का ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट्स जो हैं। तो ऑनलाइन पेमेंट्स अ, करते समय जैसे कुछ सावधानी हमें शायद रखनी चाहिए, तो क्या आप रखते हैं सावधानियाँ? और किस प्रकार की सावधानियाँ रखते हैं आप?
जी। बिल्कुल देखिए, एक तो कह सकते हैं आप कि भई 21वीं सदी चल रही है और टेक्नोलॉज़ी कह सकते हैं कि देखिए रोज़ बदल रही है रोज़ चेंज हो रही है और बहुत सारे नए-नए तरीके भी आ रहे हैं। और इसमें मुझे लगता है कि ऑनलाइन पेमेंट एक बड़ा अच्छा माध्यम है आपको पेमेंट करना है किसी को पैसे भेजने हैं विदेश में या फ़िर दोस्तों को ट्रांसफर करना है कहीं भी पेमेंट करना है तो मतलब बिजली का बिल भी जमा करना है तो बड़ी आसानी है देखिए इससे तो। और आविष्कार तो देखिए सुविधा के लिए हुआ था लेकिन अब आजकल ये भी बड़ा चिंता का विषय है कि आजकल देखा होगा आपने कि साइबर ठगी बहुत बढ़ने लगी है। और साइबर क्राइम में बहुत लोगों के पैसे गायब हो जाते हैं अकाउंट से। ज़ाहिर-सी बात है देखिए, सावधानी की आवश्यकता तो है बरतने की, मैं भी कई सावधानी बरतता हूँ और मुझे लगता है कि सभी को ध्यान रखना चाहिए ख़ास तौर पे क्योंकि पैसों से जुड़ा हुआ मामला है और आपकी एक गलती आपके ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। जी।
अच्छा, अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल। अ, जी। सही बात है। तो वैसे आपको क्या लगता है कि कौन-सा वर्ग जो है वो थोड़ा-सा ज्यादा इससे मतलब सफ़र कर रहा है अ, जैसे बुज़ुर्ग, बच्चे या फ़िर ह मतलब हर तरह के लोग इससे आजकल जूझ रहे हैं इस अ, समस्या से साइबर ठगी के मामले से?
देखिए वैसे तो हर वर्ग के लोग जूझ रहे हैं और बच्चों की देखिए बात करें, तो बच्चे क्या करते हैं आजकल कि ऑनलाइन गेम बहुत खेलते हैं। और ऑनलाइन गेम में देखिए अभी मैंने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ पढ़ी थी कि उसमें अ, मतलब 10 साल का बच्चा था और उसने अपने माँ-बाप के अकाउंट से ₹2-3 जो थे, वो खर्च कर दिए थे और सिर्फ़ इसलिए जो ऑनलाइन परचेज़िंग जो गेम के अंदर करते हैं ना कि जो वेपन खरीदते हैं और अ, जो तरह-तरह की चीज़ें जो स्टोर बने होते हैं। वहाँ से उसने और सोचिए गेम खेलने के चक्कर में उसने इतना बड़ा नुकसान करा दिया और उसके माँ-बाप को जब पता चला, तब फिर बात सामने आई कि भाई छोटा बच्चा था गेम खेलता था, तो ऐसे हो गया। तो देखिए बच्चे भी कहीं न कहीं उनको उकसाया जाता है इन सारी चीज़ों के प्रति और पता होता है वेबसाइट को या ऐप को कि ये कौन-सा व्यक्ति चला रहा है, कितनी उम्र का व्यक्ति चला रहा है। तो बच्चों भी परेशान है और बुज़ुर्ग मुझको लगता है कि बुज़ुर्ग का बड़ा अ, क्योंकि उनको जानकारी का अभाव है कहीं न कहीं, तो बुज़ुर्गों के बारे में भी आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा भी परेशान वही हैं। जी।
अरे, अरे! अच अच्छा। जी। जी। तो आपने अभी जैसे बताया कि बुज़ुर्ग और बच्चे जो हैं, कहीं न कहीं मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतों में हैं। तो अ, कुछ आप ऐसे तरीके बता सकते हैं, जिससे हम बच्चों को कहीं न कहीं इसकी सीख दे सकें या मतलब ऐसे तरीके, मतलब आप कुछ बता सकें कि बच्चे इससे और बड़े भी इससे कहीं न कहीं जूझे ना, ताकि माँ-बाप को कहीं न कहीं समस्याएँ ना हो? उन लोगों को आम लोगों को?
देखिए अगर बच्चों की बात करें तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो माता-पिता को बड़ी निगरानी रखनी चाहिए कि आपका बच्चा कर क्या रहा है? और ज़ाहिर सी बात है चूँकि अब ऑनलाइन क्लासेज़ भी डिवाइसेज़ पे चलने लगी है और उसके चलते क्या होता है कि फ़ोन देना पड़ता है या टैबलेट देना पड़ता है बच्चों को। और आप ध्यान नहीं देते हैं तो देखिए बच्चे कुछ भी कर सकते हैं उसमें। इंटरनेट अगर उसको उपलब्ध हो गया है तो वो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स पे जा सकता है कि जहाँ पर आप नहीं चाहेंगे कि वो जाए। और वाक़ई में देखिए जिस हिसाब से कहते हैं न कि साइबर ठगी बढ़ी है और दुनिया भर के देखिए एक तो लिंक आ जाते हैं आप क्लिक करते हैं आप के हैक हो जाता है, आपके डिवाइस ही हैक हो जाता है। तो बच्चों को ख़ास तौर पर थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए, कि बच्चा आपका कर क्या रहा है? और बहुत देर तक शांत अगर बैठा हुआ है तो समय-समय पे चेक करें आप जाके, और देखें कि भई बच्चा क्या कर रहा है? तो निगरानी रखेंगे तो मुझे लगता है कि बड़ी आसानी हो जाएगी। और बुजुर्गों के केस में कह सकते हैं आप कि बुजुर्ग लोगों को ख़ासतौर पे देखिए जानकारी देनी चाहिए बताना चाहिए उनको कि आप ऑनलाइन पेमेंट कैसे कर सकते हैं, यूपीआई से कैसे सुरक्षित माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। थोड़ा-सा उनको ट्रेनिंग देंगे घर के लोग और नए सदस्य जो होते हैं युवा लोग तो मुझे लगता है कि ज़ाहिर-सी बात है आसानी हो जाएगी उनको और फिर ये सारी चीज़ें कम हो सकती हैं। जी।
अच्छा, अच्छा। जी। अच्छा, अच्छा। जी। तो लेकिन वैसे आपको लगता है कि इस मामले में जैसे सरकार को भी थोड़ा-सा सख़्ती बरतनी चाहिए? जो फ्रॉड करते हैं लोग साइबर ठगी करते हैं तो इनके साथ थोड़ा-सा मतलब कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए?
हाँ। बिल्कुल देखिए, लेने तो चाहिए क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि ऑनलाइन क्राइम भी देखिए बहुत बड़ा क्राइम है एक तरीके से। फ़ाइनेंशियल लॉस किसी का कर देना तो देखिए ज़ाहिर-सी बात है कि, बहुत बड़ा नुकसान आप कर रहे हैं किसी का क्योंकि पैसे की अहमियत तो आप जानते ही हैं आज के समय में और सारी चीज़ें देखिए पैसों से ही होती हैं और पैसे ही आप किसी के अगर आप ठगी करके निकाल लें अ, मेहनत से कमाया हुआ पैसा तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। और सरकार कहीं न कहीं मुझको लगता है कि बड़ा ढीला रवैया है उनका। और आज के डेट में भी आप देखिए सारी चीज़ें ऑनलाइन है लेकिन अगर आप कभी कंप्लेन करने जाइए तब आपको समझ में आता है कि अ, कहने को तो ऑनलाइन है सारी चीज़ें लेकिन अ, उसपे एक्शन होने में बड़ा समय लगता है। तो अ, क्या होता है कि, कानून आ जाते हैं लेकिन उसका इम्पली अ कहते हैं ना, कि उसको अ, अप्लाई नहीं कर पाती है ढँग से मतलब योजना जो है वो चला नहीं पाती है सरकार कहीं न कहीं। तो सख़्ती सी थोड़ा-सा ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि अलग से सुनवाई होनी चाहिए इसकी अलग से अ, थाने बनने चाहिए इसके लिए, या थाने में भी हर थाने में एक अलग से पोस्ट बनाना चाहिए जहाँ पे ऑनलाइन मामलों से संबंधित अ, चीज़ों की एफआईआर हो या अन्य चीज़ें हों और त्वरित कार्रवाई हो तो मुझे लगता है स्थिति थोड़ा-सा सुधर जाएगी। जी।
जी। सही बात है। ये बात तो सही है। हुँ। ये पता है। जी समझ गया। अ, तो क्या आपने अपने आस-पास या खुद के साथ, आपके साथ कोई हुआ है ऐसा ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड या कुछ?
हाँ, बहुत बार हो जाता है और अब तो देखिए अ, तरह-तरह, नए-नए हथकंडे अपना अपनाते हैं ये लोग। और एक बार मेरे पास साथ भी हुआ था, चूँकि हा हालाँकि सफल नहीं हुए थे वो और पैसे मेरे बच गए थे। अ, बट समय रहते मेरे माता जी को पता चल गया था। और हुआ ये था कि मेरी मम्मी को एक फ़ोन आता है और और बोला जाता है कि भई आपका बच्चा जो है, वो पुलिस थाने में बंद है और छेड़खानी के अपराध में और इतने पैसे आप दे दिए, तो हम तुरंत उसको छोड़ दें।
अच्छा, अच्छा।
अब वो सोचिए कि इतने ज़्यादा तेज़ थे कि वो बात भी करवाना है, ये लीजिए अपने लड़के से बात करिए और मैं उस दौरान घर में नहीं था अपने। तो जाहिर सी बात है भई माँ-बाप तो आपके परेशान हो ही जाते हैं, जब आपका बच्चा बाहर रहता है, तो। तो मेरी माँ बड़ी परेशान हो गई और कुछ सूझा नहीं उनको कि क्या करें उस दौरान और वो भेजने ही जा रही थी पैसे। वो तो ख़ैर उनको अभी मैंने सिखाया नहीं था, तो उनको ऑनलाइन पेमेंट करने नहीं आती थी। तो फ़ोन उन्होंने उस समय काट दिया कि नहीं बाद में करते हैं। फिर उसके बाद फिर मेरे पास फ़ोन आता है मेरे घर से कि भई ऐसी-ऐसी बात है और कहाँ पे हो तुम अभी। मैंने बताया कि अरे! मैं तो अ, इस शहर में घूमने के लिए मैं आया रखा हूँ। क्योंकि मैं अ, अन्य एक-दूसरे शहर में रहता हूँ, बड़े शहर में जहाँ मेरा घर है वहाँ से काफ़ी दूरी पे। तो मैंने बताया कि मैं तो यहाँ पे आ रखा हूँ और ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर मैंने अ, स स्ट्रिक्टली समझाया अपनी मम्मी को। मैंने कहा ऐसा कोई भी फ़ोन आया करे, आप तुरंत काट दिया करिए और कोई भी रिप्लाई देने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की ठगी होती है और तो थोड़ा-सा अब वो समझदारी उनके मन में इस चीज़ों के प्रति आ गई है जी।
हाँ जी, हाँ जी। <chuckles> <chuckles> जी, समझ गया। <chuckles> जी। तो आपने जैसे कॉल का तो देखिए एक साधन बताया लेकिन और भी तरीके होंगे देखिए इस सब के। तो आप थोड़े-से कुछ और तरीके बता सकते हैं जो कि ये फ्रॉड वाले लोग यूज़ करते हैं जिसके माध्यम से वो लोगों को बेवकूफ बना सकें, फ्रॉड कर सकें?
हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। देखिए बहुत सारे अब तो अ, आजकल देखने में आता है कि देखिए ल लिंक भेजते हैं वो ख़ासतौर पे व्हाट्सएप पे और टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से कि आपको लिंक दिया जाएगा बहुत लोक-लुभावने उसमें वादे किए जाएँगे कि भाई, आप क्लिक करेंगे तो आप लॉटरी जीत गए हैं और या फिर अन्य चीज़ें आपको बताई जाएँगी कि आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक हेवी डिस्काउंट मिलेगा फला-फला वेबसाइट पे। और वेबसाइट का लिंक भी देखिए अ, गलत दिया हुआ आता है कई बार। तो होता क्या है कि जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके खाते से सारे पैसे जो होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं सामने वाले व्यक्ति के खाते में और इस तरीके से भी फ्रॉड होने लगे हैं। तो रोज़ नए-नए कोई न कोई तरीके तो देखिए आ ही रहे हैं।
अच्छा। जी। समझ गया। जी। तो बहुत अच्छा बताया आपने। अ, और इसके अलावा कोई सिक्योरिटी फीचर्स वग़ैरह कुछ हैं जो की हम अप्लाई कर सकते हैं ताकि म बच जाए हमारे जो हैं ऑनलाइन पेमेंट में पैसे या कुछ?
जी। जी। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो कहीं भी अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वेबसाइट कौन-सी है और ट्रस्टेड वेबसाइट है या नहीं है। कई बार होता है न कि जैसे आप पेटीएम पे पेमेंट करते हैं तो उसपे जो लिंक अगर आप ऊपर देखेंगे तो उसमें उल्टा-सीधा कुछ दिया होता है कि पे के बाद डॉट लिख दिया होगा, टीएम लिखा होगा। मतलब एग्जैक्ट वेबसाइट नहीं होगी। वेबसाइट में भी फ्रॉड होता है और लिंक पे क्लिक करते हैं तो पता चलता है। तो ज़ाहिर-सी बात है किसी भी वेबसाइट पे आप पेमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले यूआरएल एड्रेस चेक करें। कि वो सही लग रहा है या नहीं लग रहा है पढ़ने में। और ज़रा भी आपको अगर बदलाव लगा लगे या फिर दिखाई दे तो ज़ाहिर-सी बात है उस पे पेमेंट आप मत करिए क्योंकि आपके लिए बड़ा एक खतरा हो जाएगा वो। ज़्यादातर लोग देखिए कि इस तरह के केसेज़ में फंस जाते हैं। और देखिए एक तो ये है तरीका कि आप देख सकते हैं। दूसरा अन अनजान लिंक पे नहीं क्लिक करना चाहिए और अनजान लिंक पे क्लिक करने से भी देखिए बहुत सारे आजकल केसेज़ सुनने में मिल रहे हैं तो मुझे लगता है इन बातों का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। जी।
अच्छा, अच्छा। अच्छा, अच्छा। जी। तो वैसे आजकल जो बैंक नई-नई प्रकार के जैसे क्रेडिट कार्ड्स की अगर मैं बात करूँ। जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो आजकल जैसे सरकार नई-नई तकनीक ला रही है जैसे टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया ओटीपी बेस्ड ट्रांजेक्शन हो गया तो आपको लगता है कि ये कारगर होंगी, भविष्य में या ये ऐसे ही क्रैक कर ली जाएँगी जल्दी?
जी। अ, नहीं। देखिए, क कुछ हद तक तो कारगर है ही है। और ज़ाहिर सी बात है कि सिक्योरिटी का एक एडिशनल फ़ीचर आप एड करते हैं, तो ये आपके लिए ही अच्छा रहता है। और देखिए, अब लेकिन हैकरों का क्या है कि भई जब वो फेसबुक या गूगल जैसी वेबसाइट जब हैक कर सकते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि भई कहीं न कहीं ख़तरे की तलवार तो सभी के ऊपर लटक रही है। और बड़ा मुश्किल है आज के दौर में कहते हैं ना, कि अपने आपको बचा के रखना देखिए, आप यही सब कर सकते हैं सुरक्षा के उपाय तो देखिए अपना ही सकते हैं। अब चोरी के डर से घर तो खुला छोड़ेंगे नहीं आप। तो ज़ाहिर-सी बात है सुरक्षा के उपाय अपनाने चाहिए, ट्रस्टेड वेबसाइट का यूज़ करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि आप कौन-सी वेबसाइट पे, पे कर रहे हैं? यूआरएल हमेशा चेक करना चाहिए और फ़ालतू के लिंक पे नहीं क्लिक करना चाहिए। जी।
अच्छा, अच्छा। <chuckles> ये तो है। हुँ। सही है। जी, सही बात है। तो वैसे आप इसका आगे भविष्य कैसे देखते हैं ऑनलाइन पेमेंट का क्या ये आगे चलकर आपको और सिक्योर होते लग रहे हैं? या कहीं फ्रॉड वाले लोग आपको और आगे निकलते दिख रहे हैं, के लोगों को परेशान करेंगे और अ, ल नए-नए तरीके लाएँगे फ्रॉड के? क्या आप भविष्य थोड़ा-सा अगर बता पाए तो?
अ अ, देखिए भविष्य तो मुझको लगता है कि बड़ा संशय की स्थिति बनी हुई है। देखिए जिस हिसाब से नए-नए सिक्योरिटी के फ़ीचर आ रहे हैं उसी हिसाब से इनके नए-नए तरीके भी अ, बदल रहे हैं। आप देखिए ना कैसे किस प्रकार से ठगी बदली है। पहले क्या होता था कि, ये फ़ोन के माध्यम से करते थे और फ़ोन करते थे ऐसे ही आपको बोलते थे, कि भई हम फलाँ बैंक से बोल रहे हैं। या फ़िर आपका जो है अ, ओटीपी वेरिफ़िकेशन के लिए आएगा आपको बताया जाता था कि भाई आपका बीजीपी पेंडिंग है बैकग्राउंड वेरिफ़िकेशन पेंडिंग है और बैंक से हम बोल रहे हैं यहाँ से बोल रहे हैं वहाँ से बोल रहे हैं तो इस तरीके से ठगी होती थी। अब तो देखिए डायरेक्ट वो फ़ोन भी नहीं कर रहे हैं अब सीधे लिंक भेज दे रहे है। और अभी हालिया में मैंने एक घटना पढ़ी थी, कि उसमें क्या था कि एक व्हाट्सऐप ग्रुप में जिसमें बहुत सारे लोग ऐड थे 2-250 300 लोग ऐड थे उसमें एक शादी का इनविटेशन कार्ड किसी ने भेज दिया। अब ज़ाहिर सी बात है कि आदमी देखता है इनविटेशन कार्ड शादी का तो भई क्लिक करके देखा जाए कि दावत का मौका मिल रहा है। और जितने लोगों ने उसपे देखिए क्लिक किया उस ग्रुप में मुझे लगता है कि 100-150 लोगों ने क्लिक किया और सब खाते से पैसे गायब हुए हैं। तो देखिए किस तरीके से नए-नए तरीके अपना रहे हैं। तो थोड़ा-सा संशय की स्थिति तो बनी हुई है कि देखिए ज़ाहिर-सी बात है कि भई सुरक्षा भी बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन उसको तोड़ने वाले भी मुझको लगता है तैयार बैठे हुए हैं। जी।
अच्छा, अच्छा। अच्छा, अच्छा। जी। ये बात तो है। अरे! अरे! जी, ये सही बात है। तो वैसे आपको मतलब अभी की अगर मैं बात करूँ प्रेज़ेंट सिनेरियो की, सिचुएशन की तो देखिए काफ़ी सारी पेमेंट की टेक्नीक्स है, तरीके हैं। जैसे देखिए यूपीआई हो गया अ, नेट बैंकिंग हो गया, वॉलेट हो गया, कार्ड हो गया तो इन सब में आपको सबसे ज़्यादा भरोसेमंद तरीका कौन-सा लगता है, जो कि सबसे कम प्रोन है ये फ्रॉड्स वग़ैरह के?
हाँ। जी। देखिए, मुझको लगता है कि नेट बैंकिंग सबसे मुझको स सुरक्षित लगता है, सेफ़ लगता है। अ, क्योंकि नेट बैंकिंग में देखिए ज़्यादातर क्या होता है ना कि बैंक आपसे पेयी ऐड करने के लिए बोलता है कई बार और आप उसको देखिए ऐड करेंगे तो कई बैंक कई बैंकों में 24 घंटे का समय लगता है पैसे ट्रांसफ़र होने में और कई बार देखिए 2 घंटे का, 4 घंटे का मतलब कुछ तो समय वो लेते हैं और पेयी ऐड करते हैं जब आप तो नेट बैंकिंग मुझे सबसे सुरक्षित माध्यम लगता है, वॉलेट कहीं न कहीं मुझको लगता है कि बड़ा ख़तरनाक है
अच्छा, अच्छा।
क्योंकि जिस हिसाब से आजकल देखते हैं आप कि कभी कोई कंपनी बंद हो सकती है कि भरोसा नहीं है। अब जैसे पेमेंट का आपने सुना होगा कुछ दिनों पे पहले जब पे पेटीएम ऐसी ख़बरें आई थी अ, तो भई ज़ाहिर-सी बात है कि लोगों की चिंता स्वाभाविक है और कभी भी देखिए रातों-रात प्राइवेट कंपनियाँ है सारी वॉलेट वाली वो आपका पैसा उड़ा देंगे और आपको आप कुछ कर भी नहीं पाएँगे क्योंकि आपने ख़ुद अपनी स्वेच्छा से उसपे ऐड किया हुआ है, तो वॉलेट सबसे मुझको ख़तरनाक लगता है। दूसरा मुझे लगता है कि नेट बैंकिंग का उपयोग करना चाहिए, नेट बैंकिंग कहीं न कहीं फिर भी एक अ, सुरक्षा की दृष्टि से सही है। जी।
जी, ये बात तो है। हुँ। जी, सही बात है। जी, तो आपने जैसे बताया कि अभी पेटीएम पेमेंट बैं अ, पेटीएम वॉलेट जो है बंद हो गया था। तो क्या आप भी आप आपके भी उसमें पैसे थे और अगर क्या आपको ऐसे डर लगा था कि कहीं मेरे पैसे ना डूब जाए या कुछ जब आपने वों खबर पढ़ी?
हाँ। अ, नहीं देखिए पेटीएम पेमेंट बैंक बंद हुआ था और जाहिर-सी बात है बहुत से लोगों के पैसे उसमें फँस गए थे और मेरे तो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे। मैं रखता भी नहीं था उसमें। अ, 100 डेढ़ 100 रुपए लगभग रहे होंगे तो मुझको लगता है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है लेकिन फिर भी। अ, मुझे लगता है कि देखिए सावधानी तो बरतनी चाहिए और चूँकि बहुत लोगों के बहुत सारे पैसे फस गए थे और वॉलेट तो मुझे लगता है कि सबसे एक खतरनाक माध्यम है क्योंकि आप खुद से पहले से जमा करके रख रहे हैं। वहीं आपको अगर डिपॉजिट करना है आप बैंक में करिए और आप डायरेक्ट जब यूपीआई कर सकते हैं तो आपको वॉलेट में रखने की क्या आवश्यकता हैं। आजकल तो सुविधा आ गई है आप अ, का क्रेडिट कार्ड तक से आप यूपीआई कर सकते हैं तो बैंक तो आपको बहुत सारी सुविधाएँ दे रहे है तो बैंकों के अलावा मुझे लगता है कि प्राइवेट कंपनियों पे पेमेंट के मामले में भरोसा तो नहीं करना चाहिए। जी।
अच्छा, अच्छा। जी, सही बात हैं। जी, सही बात हैं। लेकिन देखिए कई बार अब जैसे ऑनलाइन पेमेंट हम मान लीजिए अ, नेट बैंकिंग वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए उसमें भी कई बार जो है पैसे अटक जाते हैं। देखिए यहाँ से पैसे कट गए वहाँ पहुँचे नहीं। तो या फिर देखिए यूपीआई में कई बार सर्वर्स डाउन हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि ऑनलाइन पेमेंट एक वश विश्वसनीय तरीका हैं या सबसे ज्यादा रिलाएबल कैश ही हैं?
हाँ। हाँ। देखिए रिलाएबल तो कैश था और रहेगा भी हमेशा रहेगा। क्योंकि आपका भरोसा होता है ना, कि आप किसको पैसे दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे हैं और ऑनलाइन देखिए अ, ज़ाहिर-सी बात है सुविधा के लिए बनाया गया था। लेकिन ख़तरा तो हमेशा रहता है क्योंकि टेक्नोलॉज़ी के ऊपर डिपेंड है। और टेक्नोलॉज़ी क्या है कि वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो बहुत अच्छा उसमें होगा उसके द्वारा हैक की जा सकती है, बदलाव किए जा सकते हैं उसमें। तो टेक-बेस्ड जो भी पेमेंट सिस्टम है उसपे हमेशा रिस्क रहेगा। आप कितनी भी सिक्योरिटी लगा लें, मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे तरीके हैं देखिए उसको अ, वहाँ से हैक करने के पैसे क उड़ाने के और साइबर क अ, क्राइम में जिस हिसाब से इज़ाफ़ा हुआ है, ये तो सीधे तौर पर देखिए, अब यहीं समझ में आता है। जी।
जी। ये बात तो है। जी। बिल्कुल सही कहा आपने जैसे साइबर-क्राइम की आपने बात की और अ, कहीं न कहीं लेकिन आपको नहीं लगता कि ये इस चीज़ से अच्छा है कि आजकल जैसे पॉकेटमार लोग हैं उनसे कहीं न कहीं ऑनलाइन हम बचे हुए हैं क्योंकि कैश तो हम रख नहीं रहे हैं?
हाँ। जी। अ, हाँ। देखिए, कह सकते हैं कि, भई उनसे तो थोड़ी-सी सुरक्षा हुई है। लेकिन क्या फ़ायदा उसका कि भाई पॉकेटमार, तो चलिए आपके बारे में एक लिमिटेड अमाउंट ही लेके जाता था ना? और जब ऑनलाइन ठगी आपके साथ होती है तो आपके खाते से सारे के सारे ही पैसे गायब होने की संभावना बनी रहती है तो ख़तरा भी ज़्यादा है। जी।
जी। ये बात आप सही कह रहे हैं। जी। बिल्कुल तो चलिए बहुत ही अच्छा लगा आज आपसे बातचीत करके और काफ़ी कुछ सीखने को मिला और उम्मीद करूँगा कि, आपसे फ़िर से बातचीत होगी। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
उ मुझे भी बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत-बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए।